Okay, okay, okay, okay. Sehr schön. Ah, die sind gut drauf deine Mädels. <chuckles> Ja, moin, ne?
So spannend, ne? <snorts> Ja. <laughs>
Ja, schön dich zu hören.
Ja, auch so, Mensch. Ja, also, das ist immer so motivierend, dich zu hören. Äh, kriege da immer gleich so 'n Energieschub. Das du bist wie Kaffee für mich oder Espresso. <laughs>
Ja. Ja, ich kann auch ich sitze hier auch wie so 'ne Grinsebacke hä, was? Ja, genau. Oh, toller Spruch. Weil i ja und du du bist für mich wie so 'n keine Ahnung, s wie so 'n Dauersmiley, ne, so 'n Sonnenstrahl. Habe ich schon mal gesagt so, ja.
<laughs> Süß. <laughs> Das ist gut. Ja, wunderbar. <chuckles> Ja, das bin ich gerne. Ein Dauersmiley, das ist gut. <chuckles> Ja, hey, guck mal, da habe ich auch mal cool 'n Spruch drauf gehabt. <chuckles> Du bist wie Espresso für mich <chuckles> oder Kaffee. <laughs> Wir könnten sie auch bei ähm, bei unserer Lieblings-Serie mit einbauen. <chuckles>
Ja. Ja, Hammer. Ja. Ja. Ja, mhm. Ja, ja. Ja, das ist richtig geil. Also, finde ich super. Kann man gut machen. Ja, das stimmt, das stimmt. Da haben wir auch einige schöne Zitate schon rausgefunden, aber ich ich mag einfach diese <snorts> diesen Anrufbeantworter: „Ja, hier ist 1140, mit mich können sie nicht sprechen“. Ah, oder ne, wie war das noch? Äh, aber
Gell? Ja, genau. Ja, genau. Ja, so äh, ja genau. Ich bin leider nicht so sprechend, aber du kannst ja jetzt sprechen oder oder oder aber du kannst es oder so, ne? So ja. <chuckles> Ja. Ja, genau. <sighs> ja, das das das wird auch noch der Hammer. Also, ja, so viel zu, ähm ja, das Umfeld, ne, gibt einem immer Lebensfreude und Motivation und ich finde, da dazu gehören auf jeden Fall Freunde und's Fernsehen <laughs> bei mir. Ja, Tiere natürlich auch. Ja, ich habe auch grad hier meinen Hund wieder geknuddelt. Die ist auch so 'ne kleine Sie könnt 'ne Katze sein, echt. Also, wirklich. Also, <chuckles> vorhin hat sie 'ne Katze gesehen beim Supermarkt und dann dann weißt du, dann hat die so richtig gefiept, weißt du, wollt unbedingt zu der Katze, weißt du. Das ist auch so süß. „Oh bitte, ne, lass mich zu der Katze.“ Und ich bin da so: „Hm, ist das jetzt 'n Trick? Willst du die Katze fressen, Alf, äh, Gordon Changwei oder, ähm <chuckles> oder möchtest du wirklich nur mit der Katze kuscheln und spielen?“ Ja, also, ich bin mir nicht sicher. <laughs>
Ja, genau, irgendwie so, ja. <laughs> Genau. „Ja, ich kann leider nicht sprechen, aber du.“ So, genau so, ja, ja. Ja, Hammer. Okay. Mhm. Ja. Ja. Mhm. <chuckles> Auf jeden Fall. Mhm. Oh. <laughs> Ja, schön. Ja. Mhm. Ja. <chuckles> Ja. Ja. Hm. Mhm. <snorts> Ja, ja. <laughs> Ja. Ja. Ja. Also, ich glaube ich glaube, äh, die Ka die Katze wird dann schon dem Hund zeigen, was sie davon hält. <tsk> Also, die meisten Katzen, die weil weil es gibt ja so also, das hat noch mal mein Deutschlehrer gesagt? Im Abi, der meinte zu mir: „Wenn der wenn die Katze wegläuft, hat der Hund keine Chance. Aber wenn die Katze sitzen bleibt, dann hat der Hund keine Chance.“ Weil die Katze hat schnellere Reaktionszeit.
Ja, ja, ja. Oh, ja. Ja. Ja, richtig. Ah, ja. Stimmt, gell? Genau, ja